Te cuento que encontré un nuevo trabajo porque acabo de salir de la universidad, no tengo, pues, hace tanto que salí, hace como 6 meses. Y entonces encontré este nuevo trabajo, es en una oficina, pero la verdad es que a veces tengo miedo de preguntar porque, no sé cómo hacer las cosas, me da miedo porque todavía no he conocido a alguien que me pueda ayudar. Me dieron como un curso de introducción, la verdad bastante básico. Y te digo que a veces me dicen como a tal algún trabajo, y yo no sé cómo hacerlo, y no sé cómo qué formatos quieren, o o, cómo les gusta, y no quiero preguntar porque no quiero parecer tampoco incompetente, y no sé qué hacer, la verdad. ¿Qué me recomiendas?
Ujú. Okey. Mira, este, pues, siento mucho que que te sientas así. Pero mira, no eres la única. Generalmente, eso puede pasar. Y no solo en el primer trabajo saliendo de la universidad, a veces, eh, cualquier nuevo trabajo, que vas conociendo ciertos temas, y a veces, uno puede sentirse incompetente y le da miedo preguntar, bueno, para no parecer incompetente. Pero dime, eh, ¿solamente esto te pasa en el contexto del trabajo, o, te ha pasado siempre en otros contextos? Digamos, en la escuela, en la casa. Entonces, por eso ¿O meramente tú sientes eso aquí en este contexto laboral?
Pues, yo creo que sí me había pasado antes en la escuela, ahorita que lo mencionas, porque había veces en que, pues, me costaba trabajo como hacer alguna tarea o algún proyecto y entonces en vez de preguntar, pues, yo lo hacía como yo pensaba que se podía hacer. Muchas veces estaba bien, muchas veces no. Lo bueno ahí es que me hice amigas y ellas como que sí me explicaban un poco más cómo era toda la situación, que a veces los profes les gustaba de una manera o de otra. Y entonces fue como de la manera en que pude, pues, ya mejorar. Pero sí, como que me da miedo y vergüenza preguntarle a las personas.
Ujú. Eso es, bueno, a a ahí tú tú estás identificando que te hace a veces cier cierta vergüenza, cierto miedo. Pero, ¿por qué sientes ese miedo y esa vergüenza? ¿Tú piensas mucho o o o qué crees que dirán o pensarán los demás si pides ayuda? ¿Qué es lo que piensas tú que ellos, este, eh, pensarán o qué irán a decir?
Pues yo creo que sí pienso eso, o sea, que ellos van a decir, como ay esta no pone atención o c burra, o o como que eh, que a veces le hagamos el trabajo. Pero sinceramente, a veces, o sea, no no lo hago por eso, simplemente es porque o no entiendo o porque no sé cómo de verdad lo quieren, y hay veces en que sí, por ejemplo, he pedido ayuda y me ayudan. Pero una vez tuve un problema con una amiga porque me dijo: "Es que tú solamente quieres que yo te haga todo". Y le dije: "No, simplemente dime cómo lo hago y ya lo sigo yo haciendo". Hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal porque o sea, a veces como que digo: "hasta voy a agarrar una libreta y voy a poner ahí como paso por paso lo que tengo que ir haciendo", pero yo creo que sí, sería eso.
Ujú. Ujú. Eso es así. Y esa esa experiencia que tuviste con miedo, tú ca casi, eh, haciendo la analogía, eh, tú le dijiste: "No quiero que me des el pescado, quiero que me se enseñes a pescar", ¿no? Para para no así es. Oye, entonces, em, me eh, si me tú pudieras recordar, ya me dijiste eso, que lo que te dijo tu tu amiga, ¿no? Pero algún otro momento en el que pediste ayuda, o, g generalmente cuando tú pides ayuda, ¿cómo te va? O sea, ¿te va e ese tipo de respuestas como la de tu amiga, o o, generalmente sí caen en buena tierra de que te ayudan con que tienen buena disposición, y y es empática, las personas contigo?
Así es. Eh, fíjate que sí, la mayor parte del tiempo sí me ha tocado que son empáticos, pero también hay gente de todo. O sea, hay gente que sí te ayuda luego, luego a hacer cualquier cosa, pero también hay gente que te hace unas caras. O sea, yo por ejemplo en la oficina veo que o sea, en el curso de introducción la chava que nos estaba dando el curso, o sea, nos lo estaba dando más a fuerzas que de ganas. Se veía su cara que ni siquiera quería dar el curso. Entonces, ya luego me di cuenta de que la pusieron, porque era otro chico el que lo daba. Y la verdad es que, pues, sí me sentí un poco mal de que no quisiera ni siquiera como explicarnos, porque yo sí tenía bastantes dudas, y ella, pues, así como que: "Bueno, y si lo entendieron, está bien, y si no, pues, aquí está el libro". Y yo dije: "Ay, o sea, ni siquiera como que ponernos la atención" de decir: "Miren, o sea, en esta página lo pueden encontrar, o, una presentación, o, cualquier cosa". No, ni siquiera eso.
Sí, ¿eh? Tristemente, a veces sucede lo que tú comentas, ¿no? Que a veces, eh, ponen a personas o están personas, y y y nomás para cumplir con el protocolo, ¿no? Y el día de mañana que te digan: "Oye, ¿pues qué?". Y eso debiste verlo en el curso de introducción, pero, estas personas que están ahí no tienen, este, los elementos pedagógicos o de andragogía para para enseñar a personas adultas ahí. Y sí puede, lo que tú comentas, eh, tristemente, eh, pasa seguido. Pero volviendo al tema de tú, este, para para pedir ayuda a a a alguien ahí en tu en tu trabajo. ¿Tú quién crees ahorita a quién crees que te costaría menos pedirle ayuda? ¿A a un compañero que que estás ahí? No sé si tengas amigos ahí o, ¿algún superior en tu trabajo?
No, totalmente a un compañero, un amigo. Lo malo es que aquí no tengo amigas y, la verdad, es que me cuesta mucho, eh, hacer confianza con alguien o, por ejemplo, hacer amigos siento que se me hace un poco más difícil la verdad. Entonces, no sé cómo hablarle a las personas trato de ser muy amable todo el tiempo y así como muy educada, pero sí me cuesta trabajo porque como no todavía no conozco a nadie, entonces, pues no sé, antes te digo que tenía pues a mis amigas que eran las que me ayudaban, pero ahorita pues no. Y a un superior, pues no, tampoco. Como que me sentiría mal de que me estuviera diciendo las cosas y yo no entender. Preferiría que fuera un compañero.
Ujú. Un compañero. ¿De esos compañeros que tú has visto, algunos también estu e estuvieron contigo en el curso de introducción, o ya son gente que que que estaba ahí?
No, ya son gente que estaba ahí, creo que solamente 1 estaba en el curso conmigo, pero lo mandaron a otra área. Entonces, pues no, la verdad es que ¿o crees que será bueno que fuera con él y le preguntara? O sea, como ir a buscarlo.
Pues mira, este, si le tienes la confianza podría haber a la mejor, eh, ha ha hay ha hay personas que son más autodidactas que otras, más allá que mira, tú ahorita lo mencionaste, la persona que estuvo ahí como que más ma ma ma más, este, estuvo más que a fuerzas que que por por voluntad de querer estar y de transmitir el conocimiento. Puede ser que a la mejor, eh eh, y eso no es que sea bueno o malo, lo del tema del, eh, si uno es más autodidacta, a la mejor é é é él, le y entendió o aprendió, y te puede decir, eh, y te puede te puede, o puedes tocar base con él. Por otro lado, n no deberías de tener miedo, y y y te animo a que consideres el preguntarle quizás a un compañero o, ¿por qué no?, este, y algún superior en todo caso, pero, aquí hay que cuidar mucho la forma en que preguntas. Ahí, tú puedes decir, si bien es cierto, eh, esto debió verse en el curso y no es que le tires tierra a la a la a la que dio el curso, pero de decir, este, pues no se tocó ese punto, he visto, no he encontrado. Ellos saben que existe una curva de aprendizaje natural. Entonces, nadie sabe nadie nace sabiéndolo todo. Entonces, a lo mejor eh, pedirla con con, pues, sinceridad y demás, con un genuino interés de aprender. Entonces, que puedan percibir eso para que pueda caer en buena tierra. No sé si, eh, hayas considerado acercarte así. ¿Tú como la ves? ¿Lo ves difícil? ¿Va contigo? ¿No va contigo? ¿Qué te parece?
Así Muy bien. Sí, la verdad ahorita que lo estás diciendo yo creo que sí sería bueno preguntar porque también no me gustaría como, ir empezando, y, o sea, empezar como a fallar por cosas que de verdad no entiendo, o, no sé, porque te digo que la verdad, mm, casi ni nos enseñó nada esta chava. Entonces sí sería bueno preguntarle pues, es no este compañero, pues sí, así como es a un superior. Tengo que encontrar la manera porque te digo que apenas voy empezando, y no quiero tampoco que digan de que: "Ay, o sea, es incompetente". Pero también quitarme esta vergüenza de encima, porque también, digo: "Bueno, está bien, lo voy a hacer". Pero ¿cómo lo hago? O sea, no sé cómo.
No, sí, mira, es e e es que es que, este, justo dijiste algo que, bueno, yo sé que el miedo a a a fallar. Porque mira, si tú puedes llegar a cometer un error porque no sabes cómo se hacen, eh, lo que tienes que hacer las cosas ahí, a lo mejor puede venir una llamada de atención, y y y tú dices: "Es que no sabía cómo se hacía, y yo creía que era así". Y te pueden decir: "¿Y por qué no preguntaste?", te pueden decir. Entonces, vale más, este, lo y decir, y a lo mejor, eh
Ah, así es.
comentar, a lo mejo y decir: "Honestamente, a lo mejor, este, esto, debió, verse en el curso de introducción, pero pero no no no tocó este tema, o, no sé". Que te vean un genuino interés de que quieres hacer las cosas bien. No como una persona, que realmente, este, eh, no sabe, o, no conoce, o sea, pero es: "sí sí sí sí lo desconozco, pero como quiero hacer las cosas bien, dime cómo se hacen". Y y y, ahí pues, que te vayan, como dicen, haciendo analogía, enseñando a pescar, y toma libreta, y paso a paso. Y ahora sí, y y vas a ir mejorando la práctica, hace al maestro, pero cualquier cosa que siempre te vean. Y y eso también valoran, este, los jefes, ah, mira, esta persona quiere aprender, entonces quiere hacer las cosas bien, o sea, eh, quiere hace e e quiere siempre buscar hacer, este, ese perfeccionismo, aunque a veces decimos: "Nada es perfecto, pero de ques de querer hacer la las cosas con excelencia, vaya". Entonces, e eso lo valoran mucho. Obviamente, si de repen si preguntas 5, o, 10 veces sobre lo mismo, sí puedes causar, este, cierto incomodidad, pero, tu dices que a veces anotas en libretita, y demás de lo que te enseña, y que te quede en claro. Que esa sesión sácale el mejor provecho, eh, de decir y clari haz preguntas para que clarifiquen y demás, y listo. Pero, no sientas miedo, te digo, nadie nace sabiéndolo todo, y en este primer trabajo
Cierto.
no tengas miedo a parecer incompetente, por el contrario, anímate a preguntar, para que vean que eres una persona dispuesta a aprender, que teng que tengas esa mentalidad, del eterno aprendiz.
Qué padre, de verdad todo lo que me dices. De verdad me gustó bastante y de verdad, genuinamente, sí quiero aprender porque así como lo dices, o sea, prefiero que me enseñen a pescar a que literal me den el pescado, porque imagínate, después tengo que hacerlo yo sola y no voy a saber. Pero te agradezco muchísimo el tiempo que, pues, estuviste aquí escuchándome y también los consejos fascinantes. Te lo agradezco muchísimo.
Así es. No, pues gracias a ti por compartirme tu historia, y te deseo lo mejor, seguramente te va a ir muy bien, cuídate mucho.